Oui, tout à fait, ouais et puis, en fait, ouais, pendant ce temps-là, bah, heu, en gros, je, bah, je travaillais, hein, heu, là-bas, mais je travaillais alors il me semble qu'en c'est là où j'ai un doute parce que je crois qu'à 17 ans, j'ai, heu, passé une formation. Alors, en fait, ça s'est pas fait directement, hein, je suis pas arrivé directement sur la station. Heu, pour la petite histoire, en fait, bon, bah, à l'école, j'étais j'avais un parcours scolaire un peu, heu, un peu chaotique, si je puis dire, dans le sens où heu
Mmh oui. À 17 ans, tu travaillais? Ah d'accord, d'accord, je vois ça un peu. <laughs> <sniffs>
voilà. Je je suivais pas trop, heu, les cours. J'étais, heu, un petit peu le le clown de la classe, heu, pour être, heu, on va être, heu, simple
<laughs>
et voilà, bon, ça, du coup, ça m'a porté préjudice, heu, dans mes études et il a fallu travailler et heu heu
C'était quelque chose imposé par tes parents ou c'était un choix personnel?
Ah c'était clairement imposé par mon père, heu. Mon père, heu, c'était: «Tu travailles ou tu t'en vas». <laughs> Bon, ben, <chuckles> j'ai décidé de de travailler et de m'en aller <chuckles> finalement.
Mmh. <laughs> D'accord. D'accord, donc tu as eu ça, heu, très tôt, quoi.
Et ouais, c'est ça. J'ai pas trop eu de choix et heu donc j'ai fait une formation pour devenir skiman, hein. Ça s'appelle, heu heu, c'est l'intitulé du poste mais ça peut être aussi, heu heu, technicien ski, heu donc voilà.
Donc c'est un instructeur de ski, non, je pense?
Et non, du tout, alors heu, beaucoup de personnes font l'amalgame, heu, entre avec ça ou même avec, heu heu, le le perchiste, tu sais, c'est celui qui est, heu, qui est aux remontées mécaniques, qui va, heu, bah, un peu qu'on heu, donner la perche aux aux aux aux skieurs pour les remontées ou encore, heu, con contrôler que tu te poses bien. Heu, pas du tout, c'est pas ça. <chuckles> Moi, je suis, heu, dans un magasin de ski, je répare des skis, je je fais la location et la vente des skis, heu, voilà.
Ah. <chuckles> Ah oui, d'accord. Mmh mh. Mmh mh. <chuckles> Ah d'accord. OK.

Alors Espagne, pas tant! Les Espagnols, eux, ils vont très souvent aller, heu, dans les Pyrénées. Heu, alors il y en a. Il y en a mais finalement, heu, l'Espagne, heu et beh qu c'est voilà, tout à fait. Donc il y aura une, heu, une facilité pour eux à aller, heu, dans les Pyrénées. Heu, mais dans mon cas, oui ma station était particulièrement, hem, heu, enfin il y avait particulièrement des étrangers. Très peu de Français, Il y en avait, hein, bien sûr, mais, heu, la majorité des gens parlaient, heu, beh, plutôt anglais. Heu, après il y avait des gens d'un peu partout hein, heu, il y avait des Emirats, heu, arabes. Il y avait, heu, des Russes des, heu, bah, il y avait un peu de tout finalement!
OK. Ah, ils vont pas dans les Alpes? C'est intéressant ça! Ah oui, c'est plus proche. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mais c'est vraiment intéressant de vivre ça à 17 ans.
Heu, oui alors là je pense que pour le coup, oui, je, heu, là je je suis pas formel, mais entre 17 et 18 ans ouais, quelque chose comme ça. Mais, heu, ah oui, c'est plus qu'en plus qu'intéressant, c'est bah c'est des rêves! C'est heu, l'une de de de mes p
D'accord. Enfin oui, c'est la vie quoi! C'est, heu, direct, heu, ouais.
Beh, au-delà de la vie, maintenant je je bosse dans dans complètement autre chose, heu. C'est plus, comment dire, heu? Heu, je vais au travail, je suis pas forcément content d'aller au travail tous les jours. Heu, quand je sors du travail, heu. Voilà, heu, là-bas non, j'allais au travail, je savais que, heu, pendant mon temps de pause, heu, de de de repas. Bah, je partais faire du du du snowboard, tu vois? C'était, heu, voilà, je mangeais
<laughs> Malheureusement, <chuckles> ouais. Mmh, d'accord, d'accord. Donc c'était vraiment, heu, ouais, c'était, heu, un bon goût quoi, c'était, heu.

Oui, il y a de ça. Alors, heu, ça sortait un peu du lot, j'étais avec un ami, hein, il cherchait aussi du travail, heu, beh, un des un des amis avec lesquels justement on on jouait beaucoup à la console étant plus jeunes, heu, donc heu, voilà, on cherchait du boulot. On ne la 1re saison, heu, lui il était allé de de son côté et moi du mien, heu, puisque finalement lui, il a trouvé un poi un patron et moi j'en ai trouvé un autre. Heu, mais après, oui, on se sur la 2e et 3e saison, on s'est retrouvés tous les 2 au même endroit, heu, même patron, heu, en colocation, enfin voilà, c'était, heu, c'était, heu, une saiso une station en plus très, hem
Vous êtes allés ensemble? Mmh. Mmh mh, mmh mh.
comment dire ça, très, heu, très jeune. Il y avait beaucoup de de saisonniers, donc heu, très festive, heu
Et donc vous avez fait la fête? <laughs> Vous étiez plus là pour travailler non? <laughs>
Oh oui! <laughs> Plus que de raison. E exactement. Alors la 1re saison, heu, c'était très familial et j'ai mis beaucoup d'argent de côté, hein, puisque c'était relativement bien payé. Heu, la 2e ss 2e, 3e saison, j'é j'étais toujours très bien payé, mais j'ai pas du tout mis d'argent de côté, <chuckles> au contraire. Voilà, on a beaucoup dépensé. Bon après, heu, je regrette rien puisque, beh j'ai j'ai vécu des choses assez, heu, assez uniques et
Mmh mh. Ah! Ça fait des bons souvenirs.
Ah oui! Pour, heu, pour toujours. J'aurai toujours, heu, beh des histoires à raconter autour de ça, j'aurai toujours, heu, beh, un un rêve, heu des rêves plein la tête réalisés, finalement. Heu, donc non, je regretterai jamais d'avoir, heu, bah, un peu «gaspillé» heu, mon argent, heu, là-bas, heu, pour, heu, ben, pour fêter pour, heu, pour fêter et surtout vivre, heu, une expérience, heu, unique en soi que peu de personnes partagent.
Mmh mh. <chuckles> D'accord. Raconte-moi un peu sur ces vacances-là, que tu as vécues.
Alors, déjà il y a donc il y a plusieurs aspects. Tu as l'aspect, donc comme je t'avais décrit, heu, la beauté de du décor, quelque chose de nouveau, heu
D'accord, donc c'est un nouvel endroit
Voilà, il y a de ça, donc ça nous
tu te dis: «Voilà, il y a la neige, heu, je suis à la montagne, heu, bon». Et puis ensuite?
Donc déjà il y a ça. Ensuite heu, il y a, heu c'est des rencontres, tu rencontres beaucoup de saisonniers, bon, des vacanciers, des vacancières, tu rencontres beaucoup de monde, heu, ça c'est très enrichissant, hem et ensuite
Est-ce que tu as eu la chance d'interagir aussi avec, heu, des gens, heu, je sais pas, d'Italie, heu, d'Espagne, aussi?

Si, alors bien sûr, bien sûr que c'est quelque chose qui, beaucoup de gens le font, hein. Heu, ça me plaisait, je l'aurais continué. Heu, j'ai rencontré, heu, j'ai rencontré quelqu'un, on a fondé une famille. Donc voilà, la question se posait pas vraiment, heu, enfin, se po se posait plus étant donné que heu
Mmh mh. Vous vous êtes rencontrés à la montagne ou vous vous êtes rencontrés, heu, dans une autre circonstance?
Non du tout, non dans des des circonstances complètement différentes et heu heu, voilà, à partir du moment où on a eu des enfants, heu, faire les saisons 6 mois heu, au niveau scolarité, c'est pas possible, heu, sinon, ça veut dire que papa n'est pas là pendant 6 mois. Moi, pour moi, ma vision de de la famille, c'est pas concevable. Donc heu, voilà, par la force des choses, c'est un peu quelque chose qui a été obligé de de s'arrêter. Puis c'est un mal pour un bien, comme je le disais tout à l'heure, heu, quand j'étais là-bas, je dépensais tout mon argent dans la fête et et et autres, donc voilà, c'était une expérience à vivre.
D'accord. Oui, oui, ça a un peu changé. Oui, il y avait d'autres priorités, je pense, ouais, sûrement.
Voilà, ça serait maintenant, bon déjà, j'aurai une approche totalement différente, je l'espère et <laughs> mais heu, mais voilà, c'est je pense que ça serait pas, hem, ça serait pas concordant avec, heu, la la vie que je mène actuellement, ouais.
Mmh mh. <laughs> D'accord. Est-ce que tu gardes un souvenir, hem, heu, je pense notamment à l'odeur, heu à à la météo. Est-ce que tu as vraiment un souvenir très précis heu, une, heu, journée très précise dans laquelle tu te rappelles?
Une journée non, mais alors tu me parles d'odeur, je vais te répondre, heu, fromage, <laughs> voilà la raclette, heu, particulièrement le Beaufort. Alors si tu connais pas le Beaufort, bah c'est juste, heu, c'est juste divin et hem, heu, <chuckles> le vin chaud aussi, alors j'appréciais pas forcément, mais l'odeur était très prenante, donc heu, bah, si tu me parles d'odeur, je vais penser vraiment à ces 2 choses-là.
Mmh mh. Le fromage et la raclette. Ouais. Mmh. <laughs> Donc c'est vraiment le fromage, d'accord, d'accord. C'est vraiment intéressant parce que je pensais heu, je sais pas à l'odeur, heu, enfin des arbres, heu, voilà, de la fumée, le le le feu de bois, mais en fait, <chuckles> c'est complètement différent. <chuckles>
Ah oui le <laughs> Ah non, non, clairement pas, clairement pas. Ah beh un bon français qui aime bien manger, hein, donc heu, non, non, le fromage sans contexte.
<laughs> D'accord d'accord et heu, est-ce que depuis, heu